Sim. Me fala uma coisa, eh, quanto tempo isso tem acontecido, assim, que seu sono piorou?
Então, eu cheguei de viagem vindo do Brasil, né. Já tem umas 2 semanas. De início, eu achei que fosse por conta do jet lag, sabe. Eu achei que fosse ser uma coisa de "ai, é quin é 5 horas na frente, né", porque eu moro na Espanha, então s tá 5 horas na frente, às vezes dá essa essa confusão mesmo, né. Mas aí depoi paro e e analisei, né: "Não, já faz 2 semanas". E aí eu continuo tendo esses problemas de alinhar o meu sono, entende? E não é como se eu não sentisse sono não, tá. Eu sinto sono, eu me sinto muito cansada, aquele olho pesado, aquela sensação de leseira no corpo, só que aí quando eu deito eu fico tirando um cochilo, eu durmo 40 minutos aqui, 40 minutos ali, soninho depois do almoço e, à noite, não consigo desligar a mente, não consigo dormir, sabe. Então já vem 2 semanas já esse padrão.
Uhum. Uhum. Aham. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Hum. Sim. Entendi.

Olha, no Brasil, a gente tem esse cochilo, né, de pós-almoço, jogar um lençol no chão, ainda mais quando se tem uma varanda, né, fresquinha, mas não era tão comum assim. Aqui na Espanha eles têm essa cultura mesmo, só que eu, por exemplo, eu não trabalho no horário da Espanha, né, eu tra eu presto serviço pra uma empresa que é americana, então, já é flexível o meu trabalho, sabe, eu não tenho essa necessidade da siesta, só que eu acabo tirando um cochilo, assim, cedo. Se eu acordo 6h pra pra trabalhar, 08h eu tô tirando um cochilo, aí depois trabalho, aí vou pro almoço meio-dia, aí depois do almoço meio-dia tiro outro cochilo. É cortado, sabe, não é só uma siesta, né.
Hum. Uhum. Ah! Aham. Uhum. E esse Sim, e esse cochilo você vai pra cama mesmo, você arruma a cama, deita como se fosse de noite ou você só dorme
Aham, com é é porque eu fico capengando, se eu falar: "Ai, se eu sentar no sofá eu vou ficar com dor nas costas, então vou pra cama". Mas eu isso que eu queria te perguntar, você acha que isso influencia, por exemplo, eu tá usando a cama pra todos esses cochilos? Que quando chega a noite, né, que eu quero também usar a cama pra tirar um chu um sono longo, não consigo.
Hum. Uhum. Sim, talvez influencie, porque aí o seu corpo associa a cama, que é o lugar mais confortável possível pra dormir, com o sono pesado, talvez, né, e claro, tem a questão do sofá, de ser desconfortável, mas assim, o sofá ele pode passar o recado pra você: "Olha, não é a cama, é o sofá, então, é pra ser uma coisa rápida, eh, uns 10 minutinhos só, nada de embarcar num sono, hum hum, mais mai mai mais tempo", né. Então, talvez, esse negócio de você ir pra cama, de fato, entrar lá, toda confortável, quen quentinha lá com edredom, talvez o seu corpo entenda como, assim: sono pesado, e aí atrapalha tudo, né.
É verdade. Uhum. Pesado, né? Uhum.